Iya, bener.
Iya, banyak banget sih.
Terus, apalagi ya, abis mandi main HP, liat berita di HP.
Mhm, HP juga teknologi, berita, internet, iya sih.
Iya kan? Mhm, banyak banget, Mas. Terus aku juga udah, eee, telepon tadi sama saudara aku yang ada di eee, tanah rantau, gitu. Itu juga dengan teknologi kan, ya kan?
Mhm. Mmm. Wow. Iya sih, betul banget.
Heeh, komunikasi lewat WhatsApp itu adalah bentuk teknologi yang sering aku pake juga, gitu. Heeh, itu baru itu mhm, udah banyak banget ya. Itu dat dari aku doang loh, belum dari kamu, pasti lebih banyak lagi.
<chuckles> Iya sih, betul betul tuh, banyak banget ternyata ya. Mhm. Iya. Eee, paling juga garis besarnya sama gitu, aku juga tadi alarm buat sahur, mandi juga pakai teknologi itu apa namanya, mmm, pompa air, gayung, terus habis itu pakai teknologi air panas juga buat nyeduh kopi, kopinya juga t tuh teknologi juga sih menurutku.
M Oke, oke. Heeh, pompa air. Heeh. Heeh. Iya. <chuckles> Bentar bentar, karena katanya kamu puasa Mas, kok bikin
Jadi iya. Iya, oh iya, <laughs> Saking saking, aduh, saking biasanya rutinitasnya pagi itu ngopi gitu ya, Mbak, ya, aku tuh lupa. Sa maksudku tuh sahurnya itu ngopi, gitu loh, Mbak, tadi, iya. Terus heeh, s terus makan, ya makan sahur, habis itu, apa ya, banyak banget teknologinya. Terus kipas angin kalo tidur.
<chuckles> Oke. Oke oke oke oke. Terus terus terus terus, setelah itu? Oke.
Ya kan. Mhm.
Iya sih, ini kan udaranya kayak gerah banget, panas panas banget.
Iya, iya terus, apalagi ya, banyak sih. Internet juga aku pake gitu, handphone.
Aduh. Handphone itu biasanya buat apa, Mas, kalau pagi-pagi gitu sebelum beraktivitas?
Terus komputer.